Có chứ, tại vì, à, nước đâu phải lúc nào cũng là là là là nước, gọi là, ờ, một cái tài nguyên, tuy rằng nó nhiều thiệt đó nhưng mà cũng sẽ l tới lúc nó biết đâu có ngày nó cạn kiệt thì sao? Đó, thì mình mình mình sử dụng không có biết tiết kiệm thì, ờ, đâu biết đâu sau này mình sẽ không có nước mình xài, giống như một số nước, quốc gia trên thế giới bây giờ nước rất là hiếm luôn. Đó, mình đó, đúng rồi, mình cũng quan sát, mình cũng xem tin tức, mình thấy, ồ, người ta rất là tội luôn, nhiều khi người ta có một chai nước 1 lít mà người ta sử dụng cả gia đình cho một ngày luôn, mà người ta vẫn sống được. Đó, tại sao mình, gọi là, đang rất là thênh thang nguồn nước mà mình hổng biết tiết kiệm? Á
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đấy, bài học cuộc sống, đúng không? Ừ. <laughs> Ừm, ừm, ừm. Ồ, quá hay, quá hay luôn. Ấy, thế thì, nếu mà, ờ, theo cái kiểu như là theo bạn nhá, nếu mỗi người mà trong gia đình chỉ cần tiết kiệm khoảng tầm 5 đến 10 lít nước mỗi ngày thôi thì nó sẽ có quy có ý nghĩa như thế nào ở cái quy mô rộng hơn, như cộng đồng các thứ chẳng hạn?
Rất lớn luôn. Giờ mình nói, ơ, ở, ờ, tầm quốc gia thì nó nó nó chưa rộng luôn hả? Tầm thế giới luôn, ví dụ ha đúng rồi, ví dụ như, a, mình có, a, 7.000.000.000 người đi, đúng hông? Ví dụ cho là 5.000.000.000 người đi, mỗi người chỉ cần tiết kiệm 1 lít nước 1 ngày thôi chứ hổng cần nhiều, thì 1 ngày mình đã tiết kiệm được tới 7.000.000.000 lít nước, đó là con con số rất lớn, đúng hông? <laughs> Mà bảy <laughs>
Tầm thế giới luôn, ô kê, <chuckles> ừ. Ừm. Ừm, công nhận nhỉ? Wow! Khi mà nói đến cái quy mô thế giới thì quả thật là nó lớn thật sự luôn. Cho dù là một người chỉ cần 1 lít thôi nhỉ? Hay quá, quá hay luôn.
Ừm, ừm, đúng rồi đó. Ờ, đúng rồi. Đó, thì nó sẽ mang ý nghĩa rất nhiều khi mà chúng ta nhìn lại những quốc gia mà họ hông có nước để họ xài.
Ừm. Nói thật là sau khi mà nghe biện bạn chia sẻ như này, mình cảm giác như là cái việc tiết kiệm nước nó thực sự là có ý nghĩa rất là lớn. Và cũng cảm ơn rất là, ừm những cái mẹo mà nghe thì có vẻ là nó xa xôi, nhưng đến lúc mà được bạn giải thích những cái mẹo đấy thì mới thấy rằng là mọi thứ rất đơn giản, công nhận. Ừm, ừm, ừm, đấy. Thế cho nên là rất là cảm ơn bạn đã dành thời gian này, chia sẻ những câu chuyện trong gia đình, rồi các cái mẹo vô cùng hữu ích. Và hy vọng rằng là sẽ tiếp tục, ờ, duy trì được cái thói quen tiết kiệm nước, rồi tiết kiệm nhiều thứ khác nữa nha.
Ừm, đúng rồi, nó rất đơn giản, đúng hông? Rất dễ để áp dụng. <chuckles> Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, cám ơn bạn rất là nhiều.
Kê, chào bạn.

À, lúc đầu thì mọi người cũng chưa quen đâu, tại vì đã gọi là thói quen mà, để thay đổi thì nó cũng cũng cũng cần thời gian. Cho nên lúc đầu mọi người khó chịu thì thực ra không khó chịu, mà mọi người hay cứ hay quên á. Cứ, à, cứ thành th thành thói quen rồi nhưng mà, à, cứ cứ quên, cứ quen tay, rồi cũng mở nước rất là, ừm, to, rồi m khi mà đi ra ngoài cũng tắt nước cũng quên ngó lại coi nó có bị rỉ hay không, đó, ví dụ vậy. Nếu rỉ thì thì thì phải báo ngay để sửa hay là để thay, đó, cho nên là dần dần, dần dần thành thói quen.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừ. Ừm, ừm, ừm. Rồi, thế thì khoảng mất bao lâu thì gia đình bạn mới bắt đầu là quen với cái thói quen đấy?
Ừm, khoảng hơn hơn 1 tuần, gần 2 tuần là bắt đầu quen từ từ và không không có bị quên nữa. À, nhưng mà chưa, à, nhắc nhắc tới cái c câu câu chuyện mà thành thói quen mình mới nhớ, tức là mình còn một cái mẹo nữa. <laughs> Tức nghĩa là, à, thực ra cái mẹo này là một cái mẹo chung thôi, tức nghĩa là những cái nơi mà mình mình hướng dẫn mọi người, ờ, những cái mẹo để tiết kiệm nước á, thì mình sẽ dán. Thí dụ mình in 1 cái tờ giấy nhỏ ra mình dán ở ngay cái chỗ đó đó mình nhắc, là ví dụ như là là là là là "Nhớ", à, "tắt nước trước khi ra ngoài." Hay là "Tắt nước xong nhớ nhớ nhìn lại cái nữa." Hoặc là "Vo vo gạo xong thì giữ lại để tưới cây." Đó, cái kiểu như vậy, mình dán dán khắp dán khắp nhà. <laughs>
Ồ! Khá là nhanh. Ừm. <laughs> Quá nhiều mẹo luôn. Ô kê, ô kê. Ừm, ừm. Ờ, hay nha! Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ơ, ờ, hay quá. Ừ, đúng rồi. Tức là tự dưng không nhớ được thì buộc phải bằng cái những cái lời nhắc nhở như thế, đúng không? Nhưng mà miễn sao nó hiệu quả mà mọi người vui vẻ là được, nhỉ?
Đúng rồi, đó. À, à, còn cái nữa mình quên nói, à, cũng là một ờ, cũng cũng là một cách mình tiết kiệm nước cũng khá hay. Ờ, tức nghĩa là, ờm, nhà mình có một cái sân, à, để mình trồng cây mình làm các thứ, cho nên là, ờ, nó cũng thỉnh thoảng nó cũng sẽ bị dơ đó. Thì cứ, à, cứ cứ cứ cứ, ờ, cách cách khoảng 3 ngày là mình sẽ rửa sân một lần. Đó, cho nên là nó cũng khá l khá là tốn nước.
Ừm. Vẫn còn? <laughs> Ừm, ừm. Rồi. Ồ! Ừm, đấy, cũng cần cũng cần nước. Ừm, đúng rồi.
Đó, cho nên là cái máy giặt của mình á, đó, cái máy giặt bình thường là mình sẽ cho cái nước xả máy giặt nó xuống thẳng dưới, ờ, xuống dưới, a, đường ống cống luôn, đúng hông? Thì thì thì thì mình mình sẽ hứng lại, à, một là mình hứng lại, hai là mình kéo cái vòi xả nó dài ra cái sân luôn. Đó, mỗi lần máy giặt giặt thì nó xả ra là mình lấy cái nước đó mình rửa sân luôn. <laughs>
Thế thì Ừm, đúng rồi, đúng rồi, thế giờ À. Ừm, ừm. Rồi, quá hay, quá hay. Ừm, rõ ràng là có công dụng mà, nhỉ? Bởi vì là nó giúp rửa trực tiếp luôn cái sân chứ còn gì nữa. Quá hay luôn, rất là nhiều mẹo hay. Ô kê. <laughs> Vẫn còn à? <laughs> Ô kê.
Ừm, ừm, đúng rồi. Chưa, còn nữa, còn nữa. <laughs> À, ví dụ như, à, ví dụ như mùa này là mùa mưa, đúng hông? Mưa triền miên, liên tục luôn, thì nhà mình cũng rất là có rất là nhiều xô xô với thau, tuy là mình ở thành thành ở thành phố đó, cho nên là mình cũng đem ra mình hứng, hứng những cái nước mưa đó, để mình làm cái gì? Thì để cũng mình cũng để dành để mình tưới cây nè, mình rửa sân nè, thậm chí mình rửa xe nè. Ơ, à, đặc biệt nước mưa thì thì mình không dùng để ăn uống nha, tại vì nó cũng không có có sạch sạch á, mình dùng để, a, tưới cây, rửa sân thôi.
Ừm. Nhiều xô chậu, ừm. <laughs> Ừm, ừm. Tức là nó Ừm. Rồi.